لا لأ، كُلّ يوم، كُلّ يوم ده اعتماد رسمي بالنسبة لي، أنا يمكن هاقول لك، يمكن لو هنتكلّم في الشهر، أنا ممكن لو أنا بانزل أجازة كُلّ أسبوع لعيلتي، ممكن هو يوم وحيد بس اللي هو يوم الجمعة، اللي أنا باخده أجازة لأني ب كده كده أجازة من الشغل فاهم، فباروح إن أنا أقعد معاهم و وباكل أكْل في البيت بت بتاع والدتي وكده آآ، ولو مثلًا الأسبوع نَفسه ما خدتش أجازة من الشغل أو حتّى لو خدت أجازة وما نزلتلهمش، فتقدر تقول ممكن بالكتير أوي 4 مرات أو مرتين في الشهر بالكتير، ي تتخيّل بقى اللي هو أنت في الأسبوع كلّه يعني احسب 6 أيام هتلاقيني بك باكل في حدود 24 يوم بجد أكلات مل من النوع ده، يعني الشهر بتاعي أصلًا آه والله، الشهر بتاعي كلّه، الشهر بتاعي تقدر تقول كلّه أصلًا باكل وجبات من النوع ده، يعني أكْل بقي مُصنّع والحاجات الجاهزة يعني، خلِّ بالك برضو مش المُصنّعات بس اللي هي الإندومي وال وال زي ما تقول اللي هو الأكيا وكيس الشيبسي والحاجات دي كلّها مثلًا الكلام ده، لأ، ساعات برضو إيه، ساعات برضو في بعض الأكلات كده بتبقى موجودة في السوبر ماركت يعني ظهرت مؤخرًا، بتبقى حاجات بس جاهزة على التسخين، فاهم الفكرة؟ يعني يعمل لك مثلًا طاجن رز، طاجن رز مثلًا ومش عارف وجبة وجبة مثلًا عارف أنت رز وفراخ وبطاطس، والله ودي في وجبات كده، وفي وجبات ف بتبقى عبارة عن can كده صغيّرة، بتبقى عاملة زي علبة التونة، بتبقى فيها بطاطس جوه مضغوطة، بطاطس بيتي، هي آخرها بس على التسخين، فاهم؟ يا دوبك باحط في الميكروويف على طول أطلّعها، الأكل جهز خلاص، ما بتاخدش مني 5 دقايق. أنا عارف إن هي سريعة، بس فكرة برضو إن السريعة أنا مع الوقت ومع مع التعوّد اتعوّدت عليها وبقت رغبة بالنسبة لي. أنا بقيت باحب إن أنا آكلها، يعني حتّى آخر مَرّة لمّا يرو لمّا روّحت البيت بقيت عند والدتي وكده أنا أنا مروّح البيت معايا معايا وجبة، فقالت لي: "إيه دي؟" آه والله العظيم، والله العظيم قالت لي: "من الأكل اللي أنا باكله"، وكلت عندها عادي وجيت آخر اللي آخر الليل رُحت واكل
فاهمك آه. إمم. تمام. إمم. فاهمك طبعًا. إمم. إمم. فاهمك طبعًا. إمم. إمم. معقولة للدرجة دي! إمم. طيّب يع من من كُتر استخد
فاهمني؟ فالموضوع بقى صعب معايا جدًا.
آه، فاهمك طبعًا ن إمم مقدّر اللي هو من كتر إيه استخدامك ليها والأكلاتك ال ال الكتير بقى في الوجبات السريعة ديًِّا، بدأْت إيه بقت يعني شِبه إيه آآ، اتعوّدت عليها على طول، لدرجة إنّك بتقول وأنت حتّى رايح لوالدتك البيت بدأت إنّك تاخدها معاك. أنا مقدّر إنّها مثلًا أنت اتعوّدت عليها فعلًا وسريعة زي ما أنت بتقول، بتخلص بقى على طول، ما بتا تاخدش منك وقت في الطبيخ إنّك تعمل أكْل وكده، فبتبقى إيه بتنجز معاك يعني. بس قُل لي برضو أنا عاوز اعرف منك الموضوع ده، هل بيأثّر عليك مثلًا صحيًا، هل جودة ال ال المنتجات ديًِّا هل بتبقى فعلًا كويسة والّا مثلًا آآ م معروف مصدرها والّا المجهو والّا بيبقى مجهول المصدر بقى وعليها مشاكل، والّا بيبقى مثلًا عليها عيوب صحية و والكلام ده؟ يعني وضّح لي النقطة دي شويّة.
بالضبط. بالضبط كده. إمم إمم.